Yani, düzenli egzersiz yaptığında bence şöyle bir şey oluyor. Zaten artık, eee, hani, beden kendisi istiyor gibi geliyor bana. Hani, dolayısıyla senin kendini ekstra bir motive etmene gerek kalmıyor. Hani, ben kalkıyorum, benim beden böyle şey, hareket edemediyse sanki bir yerlere sıkıştırmışsın gibi. İşte, bazen toplantı için, mesela, atlayıp arabaya bir yere gitmem gerekiyor. Orası da bir 45 dakika falan. O da benim normalde, hani, şey yaptığım saat, işte, yürüyüş, şu, bu falan. Şimdi o saate pilates koydum hani. Oraya gittiğimde şey oluyorum, toplantı yapacağız. "Hadi," diyorum. "yürüyerek yapalım toplantıyı." Ya orası bir beach bu arada yani, yine şey, plaj, <chuckles> ama, evden biraz mesafe var, yani, iş için bizim, eee, şeyimizde. Hani, beden kendi istiyor zaten. Yani, böyle bir yani, o orada artık ekstra senin onu motive etmen ama şu olabilir: Eee, iyi uykuya dikkat etmek, eee ya uykunu düzgün aldığında ve de, hani, biraz bir sağlıklı beslendiğin zaman, çok abuk subuk şeyler yemediğinde, bence o da böyle bir bedenin kendiliğinden zaten buna yönelmesini sağlıyor. Bilmiyorum en azından bende öyle etkiliyor. Sen mesela ne düşünüyorsun?
Değil mi? Değil mi? Evet, doğru. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Yani haklısın. Yani, bence, eee, çok güzel, eee, iki noktaya da bence parmak bastın. Çünkü bence, eee, vücudumuzu alıştırdıktan sonra bir şeye, eee, spor olabilir, herhangi bir egzersiz olabilir, meditasyon olabilir, o vücut onu bir şekilde istiyor ve onu yapmadığımızda, eee, ya günümüz sanki iyi geçmiyormuş gibi hissediyoruz. Sanki, hani, en sevdiğimiz Evet sanki, hani, eee, bazı insanların böyle, emm
Hıı. Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> Eksik kaldı bir şey. <chuckles>
böyle totemli şeyleri olur. O gün onu yaparsam iyi olur tarzında. Sanki böyle iyi geçmiyor. Vicdan azabı çekmek ya da
Hımm. <chuckles> Evet. Bu arada ben meditasyon da yapıyorum. Yani şeyde Böyle sabahları 04.30-05.00'te falan kalkıyorum yani, hani, eee, onların hepsini yapabilmek için. Hıı.
Hı hı, ben de öyle, çok severim. Hı. O kadar erken kalkmıyorum. Eee, yoga yapama yapamadım açıkçası, yani, bir hocam falan olmadı. YouTube'dan da yapamadım açıkçası, yani, sosyal medyalardan, eee, ama Hı hı, meditasyonları çok yaparım. I hı. M manifestleme olsun, olumlama yöntemleri falan, eee, severim.
Hıı. E, olabilir. Herkes için değil her şey evet. Ben de ağırlık yapmıyorum mesela. <chuckles> Evet, anlıyorum. Hıı. <chuckles> Güzel ama topar Evet.
Toparlayacak olursak bence, eee, egse egzersiz yapmak, eee, insanların hayatına çok büyük bir etki ediyor olumlu ve, eee, olumlu olarak hem, eee, fiziksel hem mentalite. Eee
Evet, mental olarak özellikle ciddi etkiliyor insanı, motivasyon da kendiliğinden geliyor yani, o keyfi alınca.
Kesinlikle. Evet, doğru.